Olha, me fala uma coisa, como lidar com f distrações enquanto trabalho em um projeto criativo?
Hum, então, dependendo da distração, eh, eu lido de formas diferentes, sabe, quando é uma distração boba, coisas do dia a dia, eu acabo relevando. Mas quando é uma distração, tipo, um problema, <chuckles> isso já é mais complicado, né?
Uhum. Aham. Ah, entendi. Uma coisa que merece mais atenção, né?